Il bello è che è successo proprio nello stesso momento, perché appunto, essendo p pandemia periodo di pandemia, quindi tutti chiusi in casa, avevo diverse nuove occupazioni, come leggere un libro, ed è successo proprio allora, mhmm, anche qualche giorn in realtà qualche giorno prima di questa discussione un po' accesa, avevo proprio letto quel capitolo lì che parlava, effettivamente, di questo modo di essere de degli uomini, delle persone
Mh-mh. Ah, ecco. Quindi, forse eri anche più aperto mentalmente, avendo letto, avendo appena assorbito questa nuova uhm, questo nuovo concetto magari a cui non avevi ancora pensato, ehm, ti sei forse messo anche un po' più ad analizzare i tuoi comportamenti e ti sei accorto di qualcosa che immagino, ti sarà successo anche in passato ma non non avevi mai realizzato cosa stava accadendo.
Sì, e non ho saputo affrontare
Certo. E quindi, come hai come hai reagito quando, ehm, improvvisamente ti sei reso conto: "Okay, forse questo meccanismo, questo comportamento che ho sempre adottato nella mia vita, mhmm, in questo caso mi sta uhm, non mi permette di progredire, di crescere o di rapportarmi con le altre persone." Cosa mhmm, come hai affrontato la la conversazione con questo tuo amico dopo questa realizzazione?
Mhmm, beh, mhmm, l'ho affrontata in modo difficile ma consapevole, perché ho avuto dei sentimenti molto, mhmm, ehm, negativi ovviamente. Quando scopri e accetti per la prima volta di, uhm, avere torto per davvero, magari mi sono sentito stupido, mi sono sentito, uhm, insicuro, perché giustamente, uhm, a in quel m mhmm, certo. In quel momento ho avuto
Mh. <chuckles> Sì. Non è piacevole sicuramente analizzare i tuoi difetti.
Assolutamente, in quel movu mhmm, mo e ue è stato un momento in cui immagina un serpente che vuole trasformarsi, uhm, quindi <clears throat> gli cade la pelle. Ecco la pelle nuova in quel momento era molto sensibile, eh! Giustamente doveva ricrescere in un certo modo, e io mi sentivo proprio un po' un fantasma.
Sì. Ehm Certo, liberarsi di qualcosa di di che ti stava restringendo e che po gu e che ti stava limitando nella tua crescita, è davvero una bella similitudine quella che hai fatto.